Mas faz alguma coisa, mas sem cerimônia do chá todo dia não dá, essa história de: "Ai, vamos abrir um vinho e cozinhar devagar para que possamos a" isso aí olha, primeiro, ó, é ver a verdade é: depois de 15 dias de relacionamento já nem tem mais isso não. Vamo vamos partir pra realidade, né, aquela coisa assim. Aham.
<chuckles> Então, não, mas não, mas calma, ó, eu tive uma realidade de 6 anos não, não, não, não é assim, eu tinha tempo e eu conseguia fazer com ela. Não é que a gente abria um vinho toda vez. Não, não, não é isso. É que, assim, a gente não abria vinho todos os todos os dias, assim, mesmo que eu nem bebo. Mas a gente mas a gente conseguia fazer pegar esse tempo juntos, né, e e cozinhar juntos. Eh, todo dia? Não todo dia, lógico, não era todo dia que a gente fazia isso. Tinha dia que a gente falava: "Puts, vamos pegar uma pizza, porque, né", a gente tá se
E você estava apaixonado, meu anjo. Hã? Por que você estava apaixonado. <chuckles> <laughs> Ah, eu entendi. <laughs> Eu entendi, eu entendi. Não, é lógico. É. Aí já não estamos exaustos estamos exaustos. Mas eu acho que pra você, a grande ah. Eu acho que a grande solução pra você seria <clicks tongue> você decidir fazer uma receita, nem que você fosse 1 receita por semana pra você. 1, 1.
É, mas e, assim, a gente não tem filho também e tal. A gente não não tinha filho. Uhum. Uhum.
E aí você pensa: "O que como é que eu vou fazer essa receita?". Um bolo, faz um bolo pra você. Um bolo de banana, um bolo de cenoura, porque qualquer doce que você fizer em casa, não sei nem se você come doce, mas se você comer doce, o doce que você comer fizer em casa é sempre muito melhor do que qualquer porcaria que você compre na rua, entende. Então: "Ah ah, eu vou fazer eu vou vou me dar um bolo essa semana". Do congela metade do bolo se você quiser depois, corta em pedaço e congela. Bolo dá pra congelar, sabe. Fica bem bom depois, não tem nada você só tira pra descongelar po pra fora, não tem que esquentar nada. Você tira e depois você come, ele quando ele perde o gelado dele ele fica ótimo. Então isso eu acho que vai ajudar, porque às vezes às vezes esse ato de nem cozinhar, dá um sensação de solidão às vezes, né. Não pode ser?
Entendi. Uhum. Como. Claro, claro. Lógico. Sim, sim, verdade. Uhum. Entendi. Entendi. Pode ser. Sim, sim. Às vezes, eh, você você se culpa também, né. É, porque tipo: "Ah, eu não tive tempo, eu não dediquei tempo pra fazer uma comida bacana, eh"
É. Hum. Ai, não, pelo amor de Deu É, não E culpa não é bom, culpa de nada é bom. Nada. Culpa culpa eu acho que a gente carrega uma malinha na vida, né, com o sentimento, a história da vida da gente, e culpa é um dos elementos mais pesados nessa mala que a gente carrega. Não é bom, viu.
Não é legal exato. Não. <laughs> Sim, verdade. Claro, não, você tem razão.

Então, ó, eu tenho, na verdade, acho que um problema que que é quase que um problema para quase todo mundo que mora so sozinho hoje em dia, né. Eh, que é o seguinte, como eu moro sozinho, eu não tenho muita vontade de de de cozinhar, eh, por mais que cozinhar seja mais
Aham. Aham. Então, mas você você vai você vai querer só contar para mim ou você vai querer meus conselhos sobre o assunto?
Então, eu vou falar sobre o tema aqui. Se você tiver alguma dica seria le seria legal ter também, tá?
Ah, pois não, tá bom.
Então, então, basicamente eu moro sozinho, então, eh, quando eu era casado, era bacana cozinhar, porque era uma coisa que a gente fazia no os 2, e e mesmo, eh, fazendo os 2, eu tinha alguém para me dedicar, pra fazer alguma coisa que fosse bacana, tipo, fazer uma comida mais gostosa, alguma coisa assim. É tentar um novo tempero, tentar alguma coisa, né, diferente e tal. E e hoje em dia, como eu moro sozinho
Hã. Aham. Entendi, lógico. Motivação, né? Aham, aham. Uhum.
às vezes eu paro e faço uma comida, mas eu já faço bastante para durar 3, 4 dias, sabe? Para eu não ter que fazer de novo.
Entendi. Hum, então depois que você se separou é que você perdeu essa motivação. É isso que você tá me contando?
A a separação na verdade é que eu não tenho mais, eh, uma pessoa para fazer comigo, ou fazer para essa pessoa. Mas poderia ser um amigo, por exemplo. Se eu tivesse algum amigo ou amiga que que estivesse comigo nessas horas, também, ou um um parceiro ou, tipo, um um roommate, sabe, a alguém com quem eu divido a casa, por exemplo, já seria mais legal. Porque passa deixa deixa de ser uma obrigação, e passa a ser um uma coisa legal que a gente tá fazendo junto conversando e tal, né?
Uhum. Aham, entendi. Entendi. Entendi.
Então então é esse esse é meu problema. Se você tiver alguma dica pra deixe porque, assim, a ideia é fazer refeições saudáveis, né, porque, né, já já passei dos 40, a gente não pode comer qualquer bobagem e
Entendi. Olhar. <laughs>
é, e fatalmente o que acontece? "Ah, putz, eu não vou cozinhar, porque demora muito, eu vou comer uma pizza, ah, eu vou comer um lanche, ah, eu vou comer uma lasanha." Sabe? Coisas congeladas e tal.
Então, mas quando você faz essas suas comidas de 3, 4 dias, você você pensa para fazer ou você só toca o barco no que é mais fácil?
Hum.

Então, não, eh, não é nem questão de falta de tempo realmente, eu eu até tenho um tempinho que eu consigo usar pra pra cozinhar, é é mais falta de motivação mesmo. Eh eh, é falar as porque, assim, eu acabo comendo coisas variadas, mas que não são coisas que eu fiz ou que são frescas, né, do tipo
Uhum. Uhum. É o que são saudáveis, totalmente saudáveis, né.
É, assim, eu até con consigo comer coisas que que são saudáveis, eh, comer menos gordura, por exemplo, ou então comer salada. E eu faço só um um eu descongelo um um frango, por exemplo, né, tipo, faço um frango no microondas e como com salada. Isso é saudável e tal, eh, eu consigo fazer assim. Eu acho que o que me falta mais mesmo, eh, é essa essa vontade de criar algo novo ou diferente, ou usar esse horário da do jantar, ma mais do jantar, né, no almoço eu realmente não tenho tanto tempo, mas mais do jantar pra como se se fosse um evento, sabe. Tipo, vamos cozinhar, vamos fazer um al
Uhum. Uhum. Uhum, entendi. Uhum. Fazer alguma coisa. Entendi. É, não, mas, não, é, mas ninguém, nem com 15 pessoas na casa faz evento, viu. Você desculpa, isso aí é utopia.
<laughs> É que antes eu fazia, então, antes eu fazia quan quando quando eu morava junto com com a minha ex, a gente conseguia fazer isso. Não, não, <laughs> não foram 6 anos. Não, não foram 6 anos, não era só a paixão.
Ah. Hum. É que você estava apaixonado, você não estava no mundo prático, era a paixão que não é, porque perdeu a paixão com 6 ano não vale não, meu filho. Isso é porque você tá apaixonado. Porque não existe dona de casa, não existe mãe, esposa, meus aha com roupa pra lavar, roupa pra passar, eh, que faça um jantar com a cerimônia do chá, sabe. A gente bota lá e faz comida, entendeu. Mas a gente pode se organizar, por exemplo, eu tenho a a a eu tenho o cardápio, as outras pessoas também, tem gente que tem cardápio e e isso, hã, facilita. Mesmo que a comida seja mais complicada, viu, aí se a comida é mais complicada, você faz num sábado e domingo.
<laughs> Então. Aham. É. Aham.